Uçağı kaçırdığın bir seyahatin oldu mu daha önce?
Ay, olmaz olur mu? <chuckles> O kadar çok var ki. Bak en sonuncuyu anlatayım: En güncel ve böyle birkaç gün önce uçak kaçırdım. Eee, evet. Ya, aaa
<chuckles> Ya, tabii. <tsk> A! Ne nasıl oldu? Yani neden kaçırdın uçağı ilk başta?
Ya, evet, evet. Ailecek şeye gitmiştik, eee, Milano'ya tatile gittik. Eee, ve, eee, ben çok dağınığımdır gerçekten. Bir şeylerimi unuturum, uçaklar kaçırırım tek başımayken ama e eşimleyken hiç olmuyordu bugü Çünkü o çok tedbirlidir tam tersine. Eee, hani, ne bileyim, böyle, çok planlı programlıdır. Hatta böyle uçak biletlerinin ayrıca, ııı, çıktısını alır, yedeklerini taşır falan. Böyle inanılmaz bir insan, yani benim tam tersim. O yüzden o ona güvendiğim için çok rahattım yani. Hiç, böyle, "Kaçırmayız." falan diye düşünüyordum ama bu sefer bizden kaynaklı değil. Dönüşte, eee, trenimiz rötar yaptı.
Süper, harika. Hı hı. Yani, bayağı planlı programlı oluyor herhâlde. O! <chuckles> Çok iyi. Evet. Ne oldu? A, geçmiş olsun. Hı hı.
Aynen. Ondan sonra, eee, ve, böyle, biz Zincirleme gerçekten. Sonrasında hâlâ bile yetişebilecek vaktimiz varken bütün aksilikler üst üste geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok tuhaf gerçekten.
O da zincirleme mi takip etti? Hı hı. Ya, işte. Bazen hayat, eee, sürprizlerle dolu olabiliyor maalesef yani Hı hı. Eee, tren bağlantısı oldu. Peki, işte, o anda ne hissettin? İşte, böyle, bir uçağı kaçırma heyecanı olduğunda, ilk hissettiğin duygu ne olmuştu?
Evet, gerçekten öyle. Yani, eee Eee Hı hı. Hıı. Ya, bizim şimdi uçağımız 8.30'da, eee, ve biz, eee, 06.00 trenini, iii, şey yaptık, eee, bindik. Yani, normalde 1 saatte orada olmamız lazım, 07.00'de. <clears throat> Ama, işte, sürekli, böyle, anonslar yapılıyor ve b duraklarda belirli, eee, dakikalar duruyoruz. Şimdi anonslar da İtalyanca yapıldığı için hiçbir şey anlamıyoruz yani. Sadece, böyle, hani, eee, rötar yaptığını anlıyoruz bir şekilde. Ama hâlâ umudumuz var, "Yetişiriz, ne olacak? Hemen, işte, insek, hemen, böyle, sıraya geçsek." falan filan diye. Ondan sonra, en sonunda hareket etmeye başladı tren. Biz sevindik, böyle, baktık hâlâ y 45 dakika var, yetişebiliriz. Bir baktık, başka bir terminale gidiyor. Ondan sonra biz hâlâ umutluyuz. Dedik ki, "Tamam, o terminalden terminale geçiş o kadar zor olmasa gerek. Yani aynı havaalanı sonuçta." falan diye. Ondan sonra indik hemen koştur koştur, çocuk da var yanımızda. Eee, terminal a arası aktarma yapan şeyi bekliyoruz, eee, metroyu bekliyoruz.
Hı hı. Hı hı. Evet. Tamamdır. Hı hı. <scoffs> Bir umut beslemişsin. Hı hı. Evet, süper. Hı hı. Bil A! Şaka yapıyorsun. Hı hı. <chuckles>

Hı hı, ya, evet, baktığında anladı yanlış anlamadıysam, eee, Türkiye içerisinden, hani, Türkiye'de, eee, bir şehirden, ı başka bir şehire, eee, geçerken bir uçak kaçırmışsın ki, baktığında, evet, eee, birçok alternatif var. İşte, Türk Hava Yolları dışında Anadolu Jet olsun, ııı, daha sonra Pegasus var, yani, birçok alternatif olunca, eee, bu kadar derin düşünmüyorsun, işte, karaları bağlamıyorsun, tabiri caizse. Eee, evet, yani, bu biraz daha, hani, eee, bütçesel anlamda, eee, bir zor ol zorluk geçirmez ama, mesela, o anda senin hikâyene dönecek olursak, eee, hava yolu şirketiyle de irtibata geçmek istediniz mi? İşte, eee, bu durumu az da olsa, böyle, biraz kompanse etmek için, eee, bütçesel olarak, yoksa tamamen sizden kaynaklı olduğu için mi, eee, böyle bir, ııı, işte, kompanse, eee, edilmesi için ücretin
Evet. Tabii. Tabii, tabii. Pegasus var. Aynen. Hı hı. Aynen öyle. <laughs> Yani, evet, öyle bir şey çok, ooo, mümkün değilmiş. İii, çünkü, hani, onlara bağlı bir sebep yok, yani, işin içinde tamamen, ya, bizimle de alakalı değil ama sonuçta, hani, bizimle alakalı gibi oluyor. Yani, tren kısmı onları ilgilendirmiyor. Dolayısıyla öyle ısrar da edemedik o yüzden. Yani, sorumluluk kabul etmiyor çünkü.
Hı hı. Evet. Anla Anladım. En azından, böyle, biraz, eee, ders niteliğinde, eee, bir deneyim olmuş. <chuckles> Bundan sonra belki işte, eee, güneye uçarken Güney Avrupa'ya uçarken, eee, ya da başka, eee, ülkelerde seyahat alışkanlıklarına daha erken çıkmak olabilir belki. Eee, esnek bilet de aslında, hani, eee, bu konuda belki bir yardımcı olabilir, değil mi, işte?
Aynen. Hem de nasıl. <laughs> Kesinlikle. A, evet, onu düşünmemiştim, olabilirmiş hakikaten. Hı hı.
Iıı, biletli, işte, eee, iptal edilebilir veya işte sigortası olan biletlerin alınması da belki, eee, uçağı kaçırma durumunda, eee, böyle yaşanılan aksiliklerde, eee, yardımcı olabilir. En azından içini rahatlatmak için bakıldığında. <chuckles> Eee, çok teşekkür ederim paylaşımların için, çok keyif aldım.
Hı hı. <chuckles> Ya, gerçekten çok ke keyifli bir sohbet oldu. Bir yandan da bana, böyle, eskileri, ııı, hatırlattı. <chuckles> Yani, şimdi gülüp geçiyorum ,tabii de, o an için bayağı bir stresli olabiliyor. Iıı, uçak kaçırmasın kimse gerçekten de dilemem, yani, bunu kimse için. <chuckles>
<chuckles> Evet. Kesinlikle. Evet, ya, bu gerçekten, eee, anlaşılır. Iıı, ve, hani, eee, olağan bir durum, eee, tef eee, tekrardan teşekkür ederim, eee, paylaşımlar için. Ben çok keyif aldım. Umarım tekrardan görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
Hı hı. Ben teşekkür ederim, görüşürüz.